Mmh, eh j'ai jamais trop réfléchi à ça, mais je pense que ouais, je moi j'adore le groupe, heu, Queen clairement. Je pense que c'est mon groupe, heu, préféré et si on pouvait ramener des gens à la vie, heu, <laughs> en tout cas des artistes, heu, musicaux, heu, pour voir pouvoir vivre au moins un concert, bah ça serait eux. <laughs> Mais ouais, je pense, heu
Ouais. <chuckles> Ah oui d'accord. <laughs> Ah oui donc vraiment une, heu, une grosse passion, heu, pour Queen quoi.
Ouais bah, j'adore. Là, ils avaient fait un biopic sur eux, heu, il y a quelques années et j'ai dû le regarder 6 ou 7 fois, enfin
Le biopic sur, heu, Freddie Mercury aussi?
Mmh, ouais, c'est ça, heu, bah heu, le Bohemian Rhapsody là, c'est ouais c'est c'est j'ai adoré. Eh bah, c'est ouais, bah c'est j'adore et puis bah, du coup, on l'avait regardé avec, heu, ma maman justement aussi à l'époque. Parce qu'elle a adoré ce groupe aussi donc heu, ouais c'était plein de de bons moments comme ça heu, ouais. <smacks lips> C'est vrai.
Ouais. Ah, c'est ouais, c'est rock and roll un peu beaucoup! <laughs> Mmh. Bah, c'est cool en tout cas. Parce que, bah il y a une forme de continuité aussi dans ce que tu me dis. C'est que c'est des groupes qui ont bercé un petit peu ton enfance aussi et puis bon heu, qui t'ont qui t'ont accompagnée et qui sont toujours avec toi, heu, avec toi maintenant quoi.
Mmh, clairement ouais. Mouais, c'est ça. Je pense que vraiment, je pourrais pas m'en passer quoi. Ça c'est bah c'est une partie de de de mon enfance qui est, bah du coup ouais, vraiment devenue une partie bah, de de moi. C'est un peu niais à dire comme ça mais mais ouais ça fait c'est ça fait partie ouais, de mon identité. Franchement, heu, j'aime bien écouter de la musique aussi. Alors, heu, souvent, j'ai mes moments, heu j'aime bien le calme aussi, mais souvent ouais, quand mmh, bah typiquement, voila, quand je prends ma douche, heu, toujours de la chan de la musique et et vu que bah, c'est dans ma playlist, heu, souvent, heu, ça tourne en boucle. <chuckles>
Non, bah c'est vrai, hein! <chuckles> Mmh. <chuckles> Ouais, ça t'arrive de chanter à tue-tête un peu, heu? <laughs>
<chuckles> Ouais, ouais, ouais, on peut mon compagnon, heu, subit, mais c'est c'est pas grave, il fait avec c'est ça, bah pareil en voiture aussi ouais. Je mets tout le temps de la musique, heu, à fond et tout heu, mais ça va, il est il il est gentil, il est conciliant, donc heu, ça gêne pas trop. Des fois je lui demande quand même, heu: «Tu es sûr que ça gêne pas?», «Non, non, continue, continue», «Bon, ça va».
<laughs> Ah c'est ce qu'on fait pour ça, hein! <laughs> <chuckles> Ah ouais, tu es pas du genre à partager un peu, heu, les playlists, heu, lui proposer de mettre la sienne non? non non? <chuckles>
<chuckles> Bah, c'est c'est celui qui conduit qui choisit. Donc, vu que souvent, c'était moi qui conduis. <laughs> À la base c'était moi qui choisis. <laughs>
Mmh. Ah oui d'accord. <chuckles> Bah, écoute ça a l'air d'une politique assez, heu, assez raisonnable en tout cas, hein. C'est vrai que <chuckles>
Ouais, heu, bah après il aime bien, heu, aussi ces chansons là. Donc finalement, heu, ça le dérange pas trop non plus. Ouais, il y adhère donc heu, ça va. Il est pas trop compliqué, heu, niveau musique. <laughs>
Ah, si ça se trouve. Mmh. <laughs>

Est-ce que tu as une chanson, en particulier, qui te rappelle une personne, heu, particulièrement importante?
Ouais, j'en ai vraiment une qui me vient en tête, heu, vraiment, tout de suite, c'est une chanson de Prince. Je sais pas si tu connais?
Ouais. Ouais, je vois, ouais.
Heu, et en fait, la chanson, c'est, heu, Purple Rain, et cette chan elle est connue, et vraiment, c'était, heu, bah, ça me fait penser tout de suite à ma mère.
Ah ouais, elle est bien connue, celle-là, ouais. OK.
C'était, heu, bah, vraiment bah c'était sa chanson, heu, je pense, heu, préférée du du monde entier quoi c'est il y avait pas une journée ah ouais ouais ça il y avait pas une journée, je pense, où elle, heu, elle écoutait pas cette chanson, donc heu, je la connais depuis, heu, très, très longtemps du coup, parce que dès mon enfance, heu, bah voilà je l'ai écouté aussi du coup forcément.
Du monde entier, elle était super fan du groupe? OK. D'accord. Tu as un peu grandi, avec quoi, au final?
Ouais clairement c'est c'est ça et c'est vraiment une chanson bah du coup qui est dans ma playlist et tout donc heu, ouais, ouais, bien connue la chanson.
<laughs> Tu as pas fait un rejet, du coup? C'est cool, ça veut dire que tu as bien aimé, heu, quand même?
Non, ça va. Ouais, ouais, ouais, beh du coup, c'est qu'elle m'a un peu transmis, heu, ses goûts musicaux, donc heu, tout ce qui est ben voilà Prince, heu, Queen, voilà tous les ces ces artistes là, donc heu, du coup, ouais à chaque fois que je l'entends, ouais, c'est ça me fait tout de suite penser, heu, à ma maman du coup, ouais.
Mmh, génial.